Ну, вот такой вопрос, <blows air> а, назрел <blows air> на повестке дня. Какой вид транспорта вам удобнее автомобиль или велосипед? Какой вы выбрали бы?
Мгм. Ага. Ну, конечно, наверное, удобнее автомобиль, ну потому что в автомобиль можно положить много вещей, например, и не думать об этом. М. Всё.
М. И педалями не крутить. <chuckles>
Да, и педалями не крутить, там не потеть, например, если, э, это, э, жаркое солнце светит и надо куда-то в горы, в гору ехать. Ну и да, не зависит от погоды, например, потому что на велике-то и в снег, в дождь, в жару неприятно, наверно <smacks lips> а, кататься. Вот.
<laughs> Или холодно? <laughs> М, да. Это точно, пробовала- очень неприятно.
<chuckles> А вы как думаете, вам что больше по душе?
Ну я, да, мы такие люди прогресса и современности, все-таки автомобиль, ну удобнее в любом случае. Я не думаю, что кому-нибудь был удобнее велосипед. Потому что, вы заметили и положить можно, и. Ну конечно к велосипеду тоже можно прицепить, там, да, вот цепляют колясочки или там корзиночки. Н Да, но это. Да. Это ш
Мгм. Да. <smacks lips> Э, ну ну, это всё как-то неудобно, это всё надо как-то продумывать. Там лишнюю лишний рюкзак, например, не возьмешь уже надо конечно.
Н Да, ну можно взять, конечно, но это уже будет проблематично. М, опять же не подвезешь никого, да, то есть ты один, ну максимум там кто-нибудь если решится <chuckles> с тобой. <laughs> Да.
<chuckles> Да. Плюс если много вещей Ребенок на багажнике, например, <chuckles> может быть. Но опять же, да, ну тяжело будет, если много вещей или кого-то посадить, э, особенно если в гору, м. Всё же это <chuckles> своими силами надо.
Вот, а когд Мгм. Да ой, да, в гору вообще, н н мало того, что не любой, а, велосипед туда заберется. Эт специальные, да, нужны велосипеды горные, так еще, а, а, наоборот в горку, когда с горы, да, слетаешь. Я когда смотрю этот, а, Тур де Франс, ой аж аж страшно, как они там летят: с левой стороны пропасть, с правой правой гора, ой.
Ага. Да. Наверно, да. Мгм. Ага. Как как они на великах там, да, летают с <chuckles> Мгм.
Страшное дело. Так что, конечно, удобнее в любом случае, автомобиль, э. Ну да автомобиль. Единственное, что какой бо более экологичен.
М, ну да, здесь, конечно, не не поспоришь. Ну и Э, да, ве велосипед, наверно, более экологичен, если говорить про экологию. Но, <chuckles> но все-таки не заменяет, наверно в хотя, если, нас например, рассмотреть страны в Европе, где, а, люди в основном передвигаются на велосипедах, например, в Амстердаме, да, в Нидерландах, насколько я не знаю.
М с Мгм. Мгм. Мгм.
<smacks lips> Там очень популярно. Наверно Германия. Наверное, они как-то приспособили все-таки этот транспорт под себя и, возможно, несмотря на снег, дождь, они на великах. <chuckles>
Да. В Германии тоже все на велосипедах. Ага, н надевают цепи, да? <laughs>
Ну да. Либо дождевики какие-то, вот наверное, от дождя могут.
<laughs> Ну п зато, они, какие они спортивные и, э, поджарые, да? Вот у них и мускулы все, конечно и.
Здоровый. Да, вот вот именно что. Ну ну, вот плюс велосипеда, наверное, поде поддержание здоровья. Действительно, что больше двигаешься. М, в машине, конечно, сидишь постоянно. <chuckles> Уже можно врасти в нее, наверно, если постоянно.
Да, машина, конечно, не совсем не спортивная, <chuckles> да, даже спортивная машина всё равно не спортивная. <chuckles>
<chuckles> Да. Спортивная машина- абсолютно не спортивная, э. И к ней еще быстро привыкаешь. Вот у вас, наверное, была машина? Ну есть машина, да?
<chuckles> Есть, и я так ее люблю.
Вот. Там стоит, наверно, вот приобрести машину и уже вот я помню, когда у меня была, в соседний магазин уже на машине едешь, хотя там д до него дойти может быть пя- 5 минут, а нет, берешь машину.
Да, м грешна. Пешком, да, да, разбаловались люди современные абсолютно, да.
Вообще, вообще <chuckles> безобразие! <chuckles>
Причем <grunts> з замечаю, что всё больше и больше людей в магазинах, вот как сидели, да, на диване, чё-то им там приспичило, они прыг в машину и в тапочках, там шортиках, то есть <blows air> вот как, да, сидели, так и пошли. <chuckles> Я помню мы одевались в магазин, а вдруг? Как помните тут, э, эта шутка была, м, когда дочка одевается, мама говорит: "Ты куда так нар нарядилась?" Она говорит: "Мусор выносить." Она говорит: "Зачем? Ты же мусор выносить". А дочка говорит: "А вдруг я подруг встречу". <chuckles> Вот в магазин то же самое.
Ага. Мгм. Да. <chuckles> Да. <chuckles> <chuckles> Мгм. <laughs> <chuckles> Ну да, да, действительно.
А щас м-м.
Ах, есть такое. А вот если опять же говорить про велосипед. Как вы думаете, какие у него преимущества, кроме того, что он экологичен и кроме того, что, м, можно поддерживать себя в хорошей форме, если постоянно им пользоваться.
Ну вы, да, упомянули все главные преимущества, <chuckles> щас подумаю. <laughs>
<chuckles> А еще что-то может быть? Мне кажется, э, например, если узкие дороги где-то или какие-то проселочные дороги, где машина может не проехать, например, а, велосипед может проехать.
Ну ага, извините, я вас перебила. Да, в парке, вот, например, да. В парк приезжают прямо уже с велосипедами. Прицепили к машинке и и там уж куда машинка, специально приезжают в парке покататься.
Да, мгм. Ну да, да. Либо вот я еще помню, м, детство я приво проводила в деревне у ба у бабушки с дедушкой. И, а, там были леса, и мы, м, всегда передвигались на велосипедах, потому что другого транспорта не было у нас, у детей. И мы все такие были здоровенькие, не толстые, поджарые. И в на великах всегда гоняли по лесам там. Ага. <chuckles>
Вот. М. Надо же, здорово. Вот, да, красавцы все такие. Мгм. Ну да. Ну, и вообще, э, спорт, мне нравится очень, э, велоспорт, как спорт именно красивый тоже, такой зрелищный.
Хорошо. Мгм. <smacks lips> Да.
Хотя опасный.
У у нас вот тоже здесь было, возможно, как у вас, э. Вы упомянули Тур де Франс. Это как я н понимаю, они на велосипедах там по разным гор с гор да спускаются, поднимаются?
Они да, они начинают, а, где-то в Италии, ну вот когда как, и вот через всю Европу по горам, по долам. <chuckles>
Мгм. На велосипедах всё.
Н, да, а потом, пелотон, они его называют са саму эту всю группу.
Ага.
А потом, они заканчивают во Франции. И только вот не доехали они до арки, а, в Париже 1 раз, когда была олимпиада. Тогда их не пустили туда, <chuckles> а так они через эту арку проезжают, так красиво, да.
У на Мгм. Мгм. А. А, т то есть, они где-то, они где-то раньше закончили трассу, получается, да?
Да они куда-то, где-то в маленьком городе в каком-то, не пустили их туда. <giggles>
Мгм, мгм. У нас просто здесь тоже. Я живу вот в Лигурии, в этом районе, м, в Италии, здесь тоже ландшафт такой горный, как бы холмы, горы. И вот у нас не так давно тоже какое-то на великах было соревнование, но ре ребята не поднимались, они спускались, и там разные прыжки делали, и там разные тоже. А.
Мгм. Мгм. А, то есть это вот трюки, да, велосипедные?
Да, они там прыгали с чё-то с места на место. Ну, там плюс ты на большой скорости несешься, и разные повороты есть очень крутые, и вот по лестницам они тоже н на великах, и там надо было
Мгм. Слушайте, опасные, да?
Опасно, да. Ну там, естественно, скорые были всё. Всё это дежурили, смотрели. <chuckles> Ну, я как-то посмотрела, как они летают на велосипедах о т страшно, конечно. Я бы не смогла. <chuckles>
Ну да. Ну, это тоже самое, да, как вот, на этих, на скейтбордах летают, на велосипед, на мотоциклах летают.
Мгм. <smacks lips> М. Да, пожалуй, не для меня. И притом, там участники, что меня поразило, я думала, будут такие: ну, ребята, двадцатилетние оторви го <chuckles> голова, незна А там, на самом деле такие такие за за 35, наверно, вот были. Много таких мужчин уже зрелых. <chuckles> Интересно. Вот вообще, да. У них нет чувства, э, как это, инстинкт самосохранения. <laughs>
Мгм. Пожилые, да. <chuckles> Надо же. Ой, не жалеют себя мужики. Ха. Да да да да да. Отсутствуют видимо, да, такие безбашенные. Ох, интересно. Да, а н
<laughs> Как. Как-то даже к 30 годам не появляется. <chuckles>
Ну да. Если уже не появилась, то уже никогда. <chuckles> Ну хорошо, это мы про велосипед, да, как бы выяснили какие преимущества. А какие преимущества, ну и недостатки, а, в использовании автомобиля, вот если мы сравниваем, да, то преимущества
<chuckles> Не похоже, да? <giggles> Ага. Ну, недостатки в городе, наверно, парковки и и пробки, что, м, часто долго стоять приходится.
М, да. Особенно утром и вечером, да.
А парковки вообще могут быть и очень дорогие, например, или их вообще может не быть. Или вообще въезд в центр города закрыт, <chuckles> например. Мгм.
Ну бывает, да. Да, потом опасно опять, да, скорость все-таки больше, чем у велосипеда. На велосипеде ну упал <grunts> не дай бог, конечно, но всё равно упал, ну сломал там кость себе 1, а вот на автомобиле <chuckles> костью не отделаешься.
Мгм. <chuckles> Ой, если что, только не не по нашим горам, ну т на них летать, конечно. <chuckles>
Ну да. Ну, аккуратно, конечно, надо всё делать там и там, но, а, но преимущество, конечно, скорость, наоборот, да, преимущество. То есть как недостаток, как скорость. То есть. Да.
Ага. Ну да. Ну, тут с с какой стороны просто, да, посмотреть. С одной стороны преимущество, с другой стороны недостаток. <chuckles>
Ну да. Да. Слушайте, а вы когда нибудь ездили на, м, эм, NASCAR? NASCAR, они называются гоночные. Когда-нибудь катались?
Э. Ни на автомобиле, вы имеете ввиду? Нет, не каталась.
Ну да. Вот тоже класс, попробуйте, если когда-нибудь оказия будет, такие ощущения, м!
А вы пробовали? А вы пробовали, да? А, а, э, опишите это <chuckles> этот момент, как это происходило.
Ага. <chuckles> Ну, у нас просто здесь часто очень гонки проходят. И как-то раз предложили просто как, а, любезность прокатиться, и безбашенная старая женщина согласилась. <laughs>
Ага. Ого! <chuckles> Прекратите. <laughs>
<chuckles> И, Боже, это что, н надели на нас костюмчики, шапочки, шлемчики и 200 километров в час, даже наверно больше, несколько кругов, как дали! Э, потом предложили за руль сесть, но этого я уже, конечно, не сказала "нет", твердая. <chuckles>
Мгм. А за рулем всё это время был, ну какой-то, м, м, пр профессиональный, да, водитель?
Профессионал, да. Я б сама не. Все-таки, наверное не, у меня все-таки инстинкт самосохранения, да, работает.
<smacks lips> Ой, и как там вот ощущения? Там действительно все вжи вжимает вот в сидение на большой скорости?
Там вжимает, там вот прямо, вот знаете, аж от от когда ну ракета, я не знаю как взлетает, а с самолет, ну вертолет может быть, не знаю, прям, да, вот вжимает и мураши такие по всему телу. Ух! Классно вж! <chuckles>
Ага. Мгм. А, а, ш а что-нибудь видно в в вообще вокруг или настолько быстро, что не особо что видно?
Ну, она да, там же стена, это вот. Она вся такая ж быстро очень, но видно, конечно, можно ее рассмотреть, э, но всё сливается в одну.
Мгм. А. Интересно, вам понравилось, да? В в общем, за за эмоциями можно туда, <chuckles> за ощущениями. О классно, классно.
М, конечно классно, да. Да. Ощущения, вот да, вот преимущество- ощущения.
А все-таки, если про ежедневное использование, например, поговорить, вы бы что предпочли? Какой бы транспорт- автомобиль или велосипед?
М. Автомобиль! <laughs>
<chuckles> Понимаю, понимаю, э, наверное тоже.
А вы? <chuckles> А почему?
А, потому что удобнее, потому что быстрее и ну, вообще, у меня нет велосипеда. Ну, как бы, автомобиля тоже нет. <chuckles> Будем, будем. Есть ноги, да. Но но, у меня вот был автомобиль, когда до еще эмиграции, и ну это очень удобно было и позволял экономить много времени, конечно же.
<laughs> Есть ноги. <laughs> Мгм.
Велосипед у меня, наверное, больше вот как раз, такие прогулки по парку, там покататься немножко, не для ежедневных поездок, наверно.
Ну да, то есть они спрашивают, при ну в смысле, мы мы обсуждаем про ежедневные поездки, ам
Мгм. Мгм.
И я просто хочу сказать, что я живу в Америке и э, м, э. Как говорится out of the question невозможно никуда попасть, если у тебя нет автомобиля, то есть особенно, да.
Ага. Ага. Да, я я вот тоже при припоминаю это. Я, конечно, по Америке не путешествовала. Насколько я знаю, там в основном пед передвигаются всё-таки на машинах, да, люди?
Мгм. Да, если это небольшие какие-то мегаполисы, как там Чикаго, Нью-Йорк, во Вашингтон, то, м, м, не вариант <chuckles> вообще без машины. Нет машины, нет работы, но если только ты не сидишь, из дома, не работаешь. В магазин даже никуда не доедешь, потому что магазин ну на велосипеде, я не знаю, ну может быть, 20-30 самый ближайший.
Мгм. Мгм. То, это машина. Мгм. Мгм. Доволь <smacks lips> А далеко. Все-таки рас расстояние, да, играет роль, что расстояния очень большие между всем.
Да. То есть вот преимущество, пожалуйста, автомобиля для больших таких вот расстояний.
Мгм. Ск ну, ну да, если, наверное, брать, э, Европу, то почему там пользуются великами? Потому что маленькие городки, маленькие расстояния, наверно, маленькие улицы, узкие, поэтому, э, <smacks lips> м машина там <chuckles> может не проехать, либо.
Мгм. Да, вот в Италии, да, в одном направлении куда-нибудь поедешь и всё, и больше не выйдешь ниоткуда, <chuckles> застрянешь там же. <chuckles>
Да, да. То есть здесь вот Мгм. Ну да, там ц особенно особенно старый город. Вот внь там действительно очень узкие улочки, там <chuckles> человек то пройдет, дай бог. <chuckles> Какие-то. Поэтому
Мгм, да. Там и велосипед не поместится. <chuckles>
Мгм.
Так что да, вот тут в зависимости от города, от страны, от вообще обычаев.
Еще Да. А как вам, например, мотоциклы или скутеры? Вы на таком транспорте пробовали?
Ну скутер нет, они маленькие, а, мотоциклы. Да, у меня подружка вообще такая мотоциклистка <chuckles> и она меня и научила, и я каталась, но я боюсь, честно говоря, вот что
Ого! Ну, вы сами катались на мотоцикле, получается, да?
Всё-таки да, да, она меня научила, я сама каталась на такой, неплохой скорости, но я предпочитаю не делать этого, я не чувствую себя в безопасности.
Здорово! Мгм. Мгм.
А вы?
У меня был молодой человек, н и вот он на мотоцикле тоже любил кататься. И он, вот я, наверное, с ним 1 раз попробовала. Я до этого д отрицала мотоциклы, потому что тоже мне казалось, что это совсем не безопасно. И много случаев, и, в общем, не было чувства защищенности. А как-то с ним покаталась, и мне так понравилось. Думаю: о здорово! <chuckles>
Мгм. Ну, когда, да, обнимаешь спину такую широкую любимую, <chuckles> ничего не страшно. <chuckles>
<chuckles> Да-да! <chuckles> <chuckles> Ну да. Но главное доверять, конечно человеку, что и главное чтоб человек был хорошим, наверно, водителем. Хотя конечно на дороге не всегда все от тебя зависит, но тем не менее.
Ну да. Нет, ну в любом случае надо, чтобы, да, ф человек был которому можно доверять. Потому что н
Мгм. Ну да. Ну, водил хорошо, <chuckles> я не буду жаловаться. Ну вот, с тех пор мне, в принципе, мотоциклы нравятся. И, наверно, здесь в Италии у нас просто очень много и бабушек, и дедушек вот н на скутерах, на веспочках. Знаете, на такие, вот на них тоже постоянно гоняют туда-сюда. <chuckles>
Ну, и, вот. Надо же, да? <chuckles> А, здорово, я представляю такие бабушки. <chuckles> У нас здесь такое
<chuckles> Да, там такая, знаете, бабулечка там в платьице, не знаю в каких-то балетках и такая на "Веспе" гонит. Очень мило. <chuckles>
<giggles> Не, у нас здесь бабулечки все на машинках таких, больших причем, <chuckles> чем старее бабулечка, тем больше ма машинка. <chuckles> Так что да, вот интересно было.
<chuckles> Машинка ваша. Ну, тоже. <laughs>